Certo, cer
Okay Ti chiedo, mhmm, prima di tutto: al giorno, in media, quante, mhmm, email di newsletter ricevi?
Beh, adesso di preciso no non non saprei, diciam am Sì, sì, vi ma direi una dalle ve trenta alle 40 insomma potrei cioè, riceverne.
Circa? Ah, però! Ah, ma so sono davvero tantissime. Ehm, ci sono delle newsletter che vorresti tenere o vorresti proprio eliminarle tutte adesso?
Sì.